Ja, ne, das war ganz verrückt. Das war 2 Wochen nach unserem Klassentreffen. Und dann schickte mir meine andere Freundin, schickte mir Fotos von uns, wie wir zu dritt immer irgendwas gemacht haben. Und und hatte gesagt: „Mensch, wir waren so cool.“ Und dann hatte ich gesagt: „Ich hatte immer das Gefühl, ich war außen dran u und dass ihr 2, äh, die dicken Freundinnen wart.“ Und sie war da völlig total erstaunt. Hat gesagt: „Ne, wieso? Wir waren doch dauernd zu dritt unterwegs.“ Komisch, ne, wie man das so verschie
Okay. Okay. Ja. So diese Ausgrenzung meinst du, unterbewusst?
Ja, dass man sich die einbildet, ja, diese Ausgrenzung.
Ja. Ja, das kann ich verstehen. Also, ich habe zum Beispiel, ich glaube auch in der Schule, so was wie Freundschaftseifersucht entwickelt. Äh, ganz schlimm. Das war dann so es hat sich so lange gezogen, diese Eifersucht in Freundschaften, wenn vor allen Dingen bei 'ner Dreierclique. Ähm. Wenn sich dann zum Beispiel 2 getroffen haben und, äh, du dann gefragt hast: „Ja, was was machst du heute?“ „Ja, ne, ich bin mit ihr unterwegs“ und dann nicht die Frage kam: „Willst du mit oder nicht mit“ oder wie auch immer, äh, dann war da so 'ne se so 'n pikiertes Eifersüchtig sein, so 'n so 'n ja, unangenehmes Gefühl.
Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Bist du eigentlich schon im Alter der Smartphones und Social Medien aufgewachsen? Oder ich meine, wie hast du das gewusst? Okay, hast du noch Glück gehabt.
Ich bin noch ich bin 'n 90er- Kind. 90er- Kind, 91er- Kind bin ich. Also, ich habe das natürlich erst im also, ich rede jetzt von meinen 20ern. Ich rede jetzt nicht Kindesalter noch nicht mal, ne, sondern in den 20ern. Das hat sich aber durch die Schulzeit halt einfach so kristallisiert.
Ja.